Eee, onunla da ilgili anım var. Eee, işte, birkaç hafta önce benim kuzenim ziyarete geldi. Daha doğrusu kuzenimin kızı ziyarete geldi. Eee, kendisi şu anda 19 yaşında. Eee, işte, Instagram'da paylaşıyorum, hani, fotoğraf falan çekindik. Ondan sonra, işte, paylaşım yapma durumu oldu. Bana dedi ki, "Pınar Abla ya, öyle kocaman metin mi yazılır? Öyle konur mu? Şunu şöyle yapsana, bunu böyle. Ay, Pınar Abla ya." falan diye. Ya, ben kendimi o kadar kötü hissettim ki. Ya, dedim, ben de dedim, "Vay be, artık ben de kuşak çatışmasında, yaşlı kuşak grubunda demek ki yer alacağım, yani, yer alacağım zamana gelmişim." Ya, bir de o kadar yaşlı değilim, yani, 30’umun başındayım ben daha, hani, baktığın zaman. Yani, bu durum beni gerçekten biraz yıprattı. Yıpratmadı dersem yalan olur, biraz gerildim. <chuckles> Ay aynen, ben dedim, ben şey yaptım, surat astım. Dedim ki, "Sen yap, ah, benim telefonumu, sen yap." dedim. Döndüm arkamı böyle, yani, gerçekten, eee, tabiri caizse arkamı döndüm. "Sen yap lütfen." dedim, bıraktım, yani. Aynen.
Hıı. Bi Hı hı. Hımm. Evet. <chuckles> Hımm. <chuckles> Ya. Im Hımm. Evet. Evet. <chuckles> Anladım. Peki, kav hafif hafif tatlı sert tartıştınız mı, hani, "Bırak, bu da böyle." diye? "Siz de yokken biz vardık." Hıı. Hımm, sonra barışmışsınız. Nasıl şeyler yaptın? Nasıl paylaşımlar yaptın? Nasıl bir paylaşım oldu?
Tabii, tabii, tabii. <chuckles> Yani, gayet de çok güzel bir paylaşım oldu, yani, işini iyi yaptı, öyle söyleyeyim. Yani, benim o şeyleri, lafları yememe değdi. Yani, ben olsam koca, işte, olduğumuz yeri, konumu koyuyorum mesela. Biraz büyük koymuşum. İşte, "Bu devirde konum mu koyulur?" Artık konum koyulmuyormuş, bitmiş o olaylar falan. İnsanlar nereden anlayacak bilmiyorum ama Evet, yani, artık konum monum koyma yok, öyle şeyler yok.
Hımm. Anladım. Hımm. Hımm. <smacks lips> Hıı. Öyle mi? Anladım. I gizem dönemi miymiş? <chuckles>
Vallahi ben de anlamadım ki ya da nasıl ya da bir yerlerine koydu da ben mi görmedim? Yazı olarak yoktu. Belki bir yerlerine tıklayınca çıkıyordur ama hiç o kadar bakmadım açıkçası.
Hımm. Anladım, anladım. Evet, merak uyandırıcı bir paylaşım olmuş gerçekten. Eee, peki şimdi bu
<chuckles> Eee, sen de takılabilirsin istersen, eee, Z kuşağı, milenyum, ne ararsan bul bir tane hayatını yaşa, öyle söyleyeyim yani.
<chuckles> Hımm. Peki, bu, eee, 19 yaşındaki kuzenin bir, eee, yeğenin yavaş yavaş büyürken sen onun tabii, işte, 5 yaşındaki, 10 yaşındaki hâliyle de muhatap oldun. O zamanlar mesela teknolojiye yavaş yavaş ısınması, yani, kaç yaşında teknoloji kullanmaya başlamıştı mesela, hatırlıyor musun, kendi
Evet. E, tabii. I ya, o doğduğu andan itibaren, yani, mesela, o zamanlar telefonlar vardı ve fazlasıyla ebeveynlerinin, işte, video göstermeydi vs. idi. O dönemlerde hepsi bunların vardı. Onun için o çok çok, eee, haşır neşirdi açıkçası teknolojiyle. Hı hı.
Evet. Hı hı. Evet. Ama, e, peki, hiç böyle şu an 10 yaşında, 7 yaşında ya da daha bebek olan birileri var mı? Hı hı. Onu nasıl görüyorsun? Farklık mesela? Bu 19 yaşındakinden daha farklı gibi mi?
Yeğenim var, aynen. Yeğenim var.